Ох. Но это было такое долгое путешествие, потому что я заметил то, что в детстве, допустим, или там уже, м, в каком-то подростковом возрасте, я, наверное, больше слушал того, что было не мейнстримным. То есть, я вот боялся, не то что боялся, я не хотел, а, по потворствовать вот этому общественному мнению, так сказать, быть выше, чем общество. Э, но, соответственно, а, это не всегда представлялось возможным.
Э. М, подо подо подо вот, подожди, подожди, подожди. Ты вот сходу, так сказать, э, революционные лозунги. Что значит выше общественности? М, песенка "В траве сидел кузнечик" детская. Это что, признак подчинения обществу? Что это?
Да. <chuckles> Ну, я имею в виду то, что вот в то время там были популярны определённые группы, там, допустим, у меня в школе были популярны определённые исполнители, и вот я их как будто спец специально не слушал, то есть я слушал только что-то своё, да.
А, э. А, я я я понял, да, я. Ты говоришь уже о школьных годах, да, м мы проскочили детский сад. Ну и ладно, бог с ним. То есть, в твои твои товарищи, одноклассники обсуждали какие-то группы, да, одни и те же. А ты, э, не то чтобы наперекор им, да? Или из чувства протеста?
Ну, допустим, да. Ну, может быть, даже наперекор. А, но, а да, они обсуждали то, что мне не очень было интересно, потому что даже жанры мне не нравились, не то, что там отдельные исполнители или группы.
Ага. А какие были жанры особенно популярны, э, у твоих одноклассников?
Ну, в то время был популярен рэп, то есть особенно, а, рэп, э, и английский, и русский, э, и соответственно, ань да, они очень много на эту тему говорили, а, и про всяческих исполнителей. И я пытался, то есть мне, я слышал их треки и издалека, там, от их bluetooth-колонок, и когда я их слышал, я уже их больше слушать ещё раз не хотел, поэтому я читал текст и видел то, что он не самый как бы глубокий. <chuckles>
Так. Но он к сожалению и щас популярен. Мгм. Понятно. Ну, ну да, с текстами там всё понятно. За редким исключением это, как бы так помягче сказать, не очень ни не литературно интересные тексты, да. Ну, хорошо. А что ты слушал?
Да.

Да, по этой причине сейчас я слежу за тем, как это развивается. Но, насколько я видел, предварительные решения, то есть в судах, допустим, которые были по генерации картинок, когда там кто-то заявлял то, что нейросеть там скопировала его стиль, допустим. Э, или да, то там, э, были разные случаи. То есть, когда, э, это вообще рассматривают, э, с как я понял, судьи всё-таки с такой, э, перспективы, то, что не важно откуда эта картинка произошла, то они просто рассматривают, есть ли нарушение, там, м, по факту. То есть, использован ли там персонаж под копирайтом или использован ли стиль, там, под каким-то авторским правом или какие-то образы. Э, но то, откуда эта картинка произошла это не важно. И по этой причине я думаю то, что по сути, е если какой-то исполнитель, скажем так, исполнитель, солнечный искусственный интеллект там что-то генерирует, но при этом это не похоже, там, ни на какую другую музыку или никто не может доказать, что это как-то похоже на другую музыку, то ему ничего не будет. Ему ничего за это не будет. Да.
Мгм. М, было такое, да. Мгм. Так. Да. Мгм. Вот в этом проблема, что, в этом проблема, да. То есть, с точки зрения юриспруденции, э, доказать можно только, э, так сказать, факт плагиата, заимствование, да, отдельных элементов каких-то, а в целом это практически невозможно.
Да, да. Да. Это печально.
А сам ты не пытался п что-нибудь писать?
Ну, я пытался писать тоже электронную музыку на секвенсоре, а, в FL Studio, то есть, э, но у меня не было какой-то, какого-то более профессионального оборудования, там, миди клавиатуры, синтезатора. Я писал её полностью там по нотам, соответственно, э, открывая нужные, скажем так, э, добавляя в нужной протяжённости ноты на этих электронных инструментах. Но у меня не то, чтоб сильно получилось. То есть я делал несколько ремиксов и несколько своих песен, э, с нуля написанных, э, но они были без вокала. То есть это была полностью такая электронная музыка. А, и они не снискали популярности на, а, Newgrounds. То есть там было всего несколько тысяч прослушиваний. И я как-то да, я как-то на это, а, ну, скажем так, не сильно этим больше интересовался.
Мгм. Так. Мгм. Ага. Т ты выкладывал, да? Мгм. Ну несколько тысяч прослушиваний это всё равно впечатляет. Н не то, что только члены семьи послушали, нет, ещё люди были, заинтересовались.
Ну да.